Как принимать решения, чтобы потом не жалеть?
Очень такой важный вопрос в жизни, да. Хочется всегда продумать всё наперед так, чтобы, а, м, как бы действовать безошибочно, да, чтобы потом не было больно, э, <tsk> чтобы потом не жалеть ни о чём. Но, <chuckles> увы, так не всегда получается. <chuckles>
Мгм. И как у тебя получается, кстати? Расскажи про свой опыт.
Я думаю, что, э, у меня не получается. <laughs> Но, тем не менее, на, э, горьком опыте я учусь и, возможно, минимализирую вот этот риск, м, э, что вот я приму какое-то неправильное решение, хотя на 100 % никогда нельзя быть уверенным, что вот не будет каких-то негативных последствий. Но, тем не менее, вот, э, я стараюсь как-то вот максимально осознанно подходить, думать головой там, а не сердцем там или чем-то еще. Ну, это тоже важно, как бы в плане чувства и че и чего-то такое, да. Но вот в принятии решений, э, разум всё-таки для меня играет большую роль, важную.
М, даже так! М. Конечно. Мгм. То есть не импульсивный ты человек? Сначала подумаешь, да, а потом уже решишь, делать или нет.
Да. <laughs> Да. Да, в ра ну, в разных ситуациях по-разному, но обычно
А не было такого, что реально сердцем, например, при выборе, э, н не знаю, девушки?
<coughs> Ну, <blows air> там, конечно, да. Там по-разному бывало. Да, то есть там гэ Ну, вот с с этим связано много, в том числе, <chuckles> потом ситуаций, когда я жалел, <chuckles> что я делал что-то не так. <chuckles> Очень много ситуаций. Ну, потому что как раз таки я думал не разумом, а сердцем, м, принимал решения.
Конечно! И тоже, да, получается? Не сработало. Мгм. А расскажи какую-нибудь историю, может, что-то у тебя случалось, вот когда ты принимал решения.
Ам. Вот казалось бы, что, там, я уже, допустим, э, прошел там подростковый этот, э, пубертатный период, когда, там, вот этот гормоны прут со всех сторон, там уже кучу дров наломал, и вроде бы я уже как бы должен как-то действовать осознанно, да, и как бы, ну н чтобы всё хорошо было. Но как-то я там повстречал одну девушку, а, на одном мероприятии, и я такой как она мне понравилась, и мне сразу захотелось, да, и мне как захотелось с ней поговорить, там, как-то лучше п ну познакомиться и всё такое. И, в общем, это мероприятие длилось несколько дней, и я всё это время за ней бегал.
Мгм. Ага. Ну так так у всех! Мгм. Ничего себе! А что, она не хотела с тобой общаться или что? Почему бегал?
Это было ужасно. Это было ужасно. Я жил там с перспективою. А, ну, иногда хотела, но просто за ней бегало еще 5 парней кроме меня. Она как-то так вот понравилась не только мне. <laughs>
О! Популярная девушка, получается, была. И что произошло потом?
Да. Да. И в она, в общем, устала очень сильно от этой всей беготни. Ей это как-то, ну, утомительно ей это всё было. Поэтому конечно она хотела, там, чтобы от нее все отстали, как бы, никто ее не трогал. А мы этого как бы, ну, может быть, и замечали, но всё равно, там, как бы, э, как бы какие-то гормоны прут, там, что-то там хочется, там, познакомиться, там узнать. Вот. Заполучить, <laughs> если так можно так сказать. <laughs> Да. М, и как бы, в общем, мы ее достали конкретно. Она, там, улетела к себе потом домой. А я как бы вот она улетела, и я понял, как как я сильно накосячил. Что вот, что я как-то очень плохо поступил, на самом деле, что я ей не дал ей нормально провести это время на этом мероприятии спокойно, а постоянно как бы, ну
Мгм. Конечно. Заполучить приз, да? Мгм. Мгм.
возможно, даже преследовал. Хотя не могу прям сказать, что прям си прям совсем преследовал, <laughs> но ну да.
То есть, получается, в моменте ты этого не ощущал, не чувствовал, да, что твое такое навязчивое получается вот внимание?
Вот почему-то в моменте не всегда это можешь, а, как бы вот, э, полностью осознать, особенно когда действительно вот, э, сердце завладевает тобой, да, а не а когда не можешь прав проанализировать всё разумом. Э, или такое желание как бы вот абсолютно, а, не потерять, и ты забываешь, там, о себе, о там каком-то своем достоинстве, там, и всё остальное. Ну эт ну это ужасно, на самом деле, а чувство, особенно когда потом это всё анализируешь н и, в принципе, а та девушка потом я я извинился перед ней, я записал там голосовое сообщение, э, такое, э, с извинениями, э, но она приняла эти извинения. Она оценила то, что как бы что я понял это, потому что, в принципе, я оказался единственным среди этих парней, кто вот а осознал, что он что-то делал не так а и ей как бы это было приятно в какой-то степени, и мы, а, продолжили общение. Потом всё равно ничего не получилось, но я всё равно какой-то урок из этого извлек. <laughs>
Мгм. Мгм. А, и что она? Ага. Мгм. Ну всё уже, видишь, какие-то уроки получаются. А что тебе вообще помогает отличить импульсивные решения от зрелого осознанного выбора? Вот как ты это различаешь, эти понятия?
Да. Мгм. Ну, как сказано, а: "Cемь раз отмерь, один раз отрежь". Я, бывает, э, отмеряю 70 раз, прежде чем отрезать. <laughs>
Мгм. А если выбора, например, нет, вот тебе нужно решить вот в данный момент, что, как ты будешь это делать?
Вот. Ну, выбор всегда есть! М, если, как бы, нам нужно с ну нет выбора, как бы, что именно делать, то есть выбор, как делать, каким образом. Поэтому всегда есть, э, возможность как-то вот, э, принять. Поэтому я всегда стараюсь анализировать, а, и думать, как бы, какие последствия будут моего действия. Вот это очень важно, я думаю вот при, а, каких-то принятии каких-то решений, да, думать вообще, какие будут последствия. То есть, пытаться смоделировать будущее. И есть в этом тоже кроется ошибка <laughs> Вот, вот, вот. Мгм! Мгм. <laughs>
Мгм. Мгм. Ну это же никто не знает, как это произойдет на самом деле. Можно моделировать, э, год сидеть, и всё равно получится всё до наоборот.
Вот и здесь есть большой риск попасть вот в такую ловушку перфекциониста, когда думаешь, что ты еще не дога не до конца идеально всё смоделировал, и можно думать и не действовать. Я в такую часто попадаю и из-за этого жалею. Вот представляешь, я, бывает, что очень сильно анализирую, и из-за того, что я очень си много думаю, но ничего не делаю, я потом жалею. Такая крайность тоже есть, и она в моей жизни, к сожалению, тоже пока что вот п присутствует. Это тоже большая проблема, на самом деле. Да.
Мгм. Ага. Ничего себе! А как ты вот обычно понимаешь, что настало время вот принять решение, что всё нужно действовать? То есть, это какой-то внутренний импульс, получается, или как вот ты решаешь для себя?
Ну, э, <blows air> я действую я стараюсь как бы исходить из принципа, что, конечно, важно думать, да? Но если вот ты думаешь, а потом по попал в тупик, то нужно начать действовать. Э, ну и и не думай слишком много. Потому что часто решения они, э, приходят в действие. Мы живем, когда мы движемся. И если мы перестанем двигаться, то мы умрем. Так же и с принятием решений, да, с какими-то действиями. То есть, а, часто они приходят в процессе решения каких-то вопросов. Поэтому нужно как бы иногда, может быть, полагаться на интуицию, да, может быть, отпускать ситуацию.
Мгм. О, кстати, да. Ты слушаешь интуицию, эмоции свои?
Э, да, да. То есть, а, э, а. Ну, опять же, э, порой, э, эмоции, интуиция могут обманывать. Но интуиция очень хорошо работает, когда вот, ну, нету объективного какого-то решения стопроцентного. И э, ну, приходится как принимать решения просто вот вслепую, да, кота в мешке брать. Такое тоже иногда бывает. М, а, поэтому как бы интуицию я тоже иногда использую. Бывает. <chuckles> Надо комбинировать, и всё равно как бы ну вот, э Да, знаешь, вот это получается <chuckles> 100 %, да. То есть тут как бы такой принцип, что даже вот если хороших вещей слишком много, то они тоже могут навредить, да? Тут нужно соблюдать какой-то баланс во всём.
Мгм. Мгм. И то и другое, да, получается? И эмоции, и думать всё равно нужно. Мгм. А бывало ли такое, что, например, другие люди влияют на тебя в принятии решения? Естественно, когда ты в в молодости, то родители могут повлиять, или ты всегда знал, чего ты хочешь, и мог сказать: "Нет,"- и принять решение самостоятельно. Как вот у тебя было?
Ну, конечно, люди влияли. Э, вот мои родители, мои друзья. Э, вот наше окружение, оно формирует нас, сто процентов, и то т и то, м, э- как сказать- та среда, в которой мы растем. То есть, это всё непосредственно влияет на нас как, поэтому, конечно, там, м, в детстве я, там, часто ориентировался на родителей, ам. Там были какие-то свои ролевые модели, а, вот. Люди, на которых хотелось равняться, допустим, или какие-то книжки я читал, там, по саморазвитию. Это тоже, там, это, э, помогало мне как бы вот, э, <chuckles> выбирать, э, сторону, да, э, где я куда я хочу пойти. Поэтому, ну, к я думаю, что у каждого человека это всё есть в жизни, а др а другое дело, действуем мы осознанно или или неосознанно, да. М мы можем поддаваться влиянию людей просто вот, э, плывя по течению, да? А можно вот пытаться, м, э, м, попадать под влияние, ну, людей, да, но которых мы сами выбрали, чтобы по по попасть под их влияние.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. А не было ли такое, что, например, люди тобой манипулировали? И ты не понимал, например. А сейчас понимаешь, что вот
Бывает. Бывает. Я, и я и я людьми манипулировал. <chuckles> Окей. Ну да. Ну, это я думаю, что у каждого человека такой грешок где-то есть. Вот, ну
Ты манипулировал? Мгм. Но ты это осознанно делаешь или неосознанно?
Ну, прям чтобы манипулировать, я такого стараюсь не делать. Э, ну, я просто говорю, что, допустим, то же детство если взять, да, ну, дети ж постоянно манипулируют родителями: купи мне, там, шоколадку, купи мне чупа-чупс, там, что-то ещё. <chuckles> Иначе я, там, что-то то сделаю, да? Вот. Иначе, там, я тебя больше нель не люблю, <chuckles> как дети часто говорят. Поэтому, м, <tsk> ну, как бы, это не очень хороший метод, да, и поэтому и я очень л легко распознаю манипуляцию, э, и сам стараюсь не манипулировать сейчас.
Мгм. Ну да. <chuckles> Ну да, бывает, конечно. А может быть, у тебя был какой-то момент, вот, когда ты действительно сожалел о принятом решении?
<sighs> А, ну. Опять же, вот то, что ты вначале говорил про отношения, да, это <chuckles> это чаще всего был
Мгм. Может, про работу что-то было, например, выбрал не ту профессию, может быть, что-то такое.
О! Точно точно. Вот у меня было, м, когда я поступил в университет после школы, а, и, э, я практически сразу понял, что это не моё. Эм, мне к в принципе, нравилось это направление, но, м, я не пр не прям совсем это подходило, как бы, моему стилю, м, мышления, что ли, вот, тому, как бы, вот той сфере, в которой бы я хотел, а, вот становиться профессионалом, развиваться. А, и я, э, отчислился спустя полгода, а, хотя родители, там, очень сильно отговаривали, говорили: "Надо закончить уже, раз поступил", там, и так далее.
Мгм. Ага. Мгм.
Но я, как бы, несмотря на все, там, как бы, м, э, такие вот аргументы, почему мне нужно продолжать обучение, я всё равно, как бы, решил, э, самостоятельно принял решение.
Но ты сам, да, принял решение, родители никак на это не влияли. Мгм.
Да. Тут, кстати, 2 ситуации: про принятие решения, да, и про сожаление. 1 дело- сожаление, что я не выбрал сразу правильную дорогу
А ты больше сожалел, кстати, или больше обрадовался?
Ну, мало там радости было какой-то, на самом деле, потому что, там разные факторы были.
Может быть облегчение, что ты вот, э, ушел, ть что тебе не нравилось, ты закончил эту
Ну, вот. И здесь вторая ситуация, да, в той ф т ф т в том же самом моменте, да, что, в принципе, я не сожа н не пожалел, что я бросил университет, потому что если бы я продолжил учиться, то это было бы очень тяжело, это была бы против меня, моей воли, а я смог самостоятельно принять решение, несмотря на там на к какую-то волю родителей. И они меня, в принципе, поддержали в этом, и, сь и как бы, я потом уже развивался в том направлении, которое мне интересно, и это уже шло так натурально, естественно во мне, м. И поэтому вот, э, я думаю, что вот это решение очень тяжелое было, да, для меня, что я бросил университет, э, для, ну потому что там разные сложности пошли в жизни после этого, но в долгосрочной перспективе я не пожалел. Это было правильное решение, я считаю.
Мгм. Ну вот. Мгм. Ага. Мгм. А эта ситуация как-то изменила тебя, и вот как, например, способ, э, выбирать, как вот, э, решать, э, как ситуацию, то есть, например, ты уже понял, что можно так, можно так, или тебя, может, это испугало, расстроило, может, в тот момент.
Абсолютно точно. Мгм. Я думаю, что эта ситуация много чему научила, и научила, м, в том числе, эм пытаться делать выбор, убирая какие-то факторы, шум какой-то, э, со стороны, да. То есть, э, чт не чтобы не было факторов, которые бы меня вынуждали принять какое-то решение не не из моего ли э, такого личного желания и энтузиазма, а из просто какой-то необходимости. Ну, понятно, что разные ситуации в жизни бывают, но, тем не менее, ам, это научило меня какой-то стойкости, что разные обстоятельства могут быть. Есть такие вещи, да, когда на что мы не можем повлиять, да. И тут уже нужно принимать решение, а, вот, э, действовать как бы в в в поле от того, да, где мы можем, м, принимать решения, да, где то, что от меня зависит. Поэтому, э, я стал как бы лучше понимать себя, э, чего я точно хочу. Это мне сильно помогает в принятии решений, потому что я уже не мечусь из стороны в сторону. Я уже вот, э, человек, который сформировал свои основные ценности, принципы, и, м, это помогает мне быстрее эти решения принимать и более точно, чтобы я потом не жалел о них. Да.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ты всё понимаешь уже про себя, получается. Мгм.
Ну, почти. <chuckles> Не всё, конечно, но я думаю, что основные вещи точно я уже про себя понимаю, да. И вот тут тоже такая важная мысль. Даже книга есть такая с таким названием, э, "Думай медленно, решай быстро". А, вот, э, Даниэля К Канемана. Вот. Очень хорошая книга в плане принятия решений. И я думаю, что полезно каждому почитать ее, вот чтобы научиться принимать решения, а, вот, и осознать свой процесс мышления.
О, и ничего себе! Хороший совет, кстати!
Мгм.
Спасибо тебе большое за разговор! Было очень интересно с тобой пообщаться.
Да, мне тоже было интересно поделиться своими мыслями, вот, какими-то своими переживаниями, историями из прошлого, а, вот, и <smacks lips> рассказать о том, как я принимаю решения, да, <chuckles> и сегодня, как это было раньше, вот. Тоже желаю каждому, чтобы все, м, могли не совершать с серьезных ошибок, да, <clicks tongue> и принимать хорошие решения. Спасибо большое за вопросы. Пока.
Да.